بُصّ، هي ال الsocial media يعني أنا شايِف إنها أثَّرت جامد معايا في ال صلة الرحم والزيارات ال يعني القريبين مني، عمامي وخلاني وكده، ما بقِتِش المواضيع زي زمان. يعني آه، لو في موقف أحكِ لك، يعني أنا الأول زمان ز آه، حبيبي، الأول زمان كنا بن بنرُوح مثلًا ل لعمو وخالو وكده، على الأقل كل يوم جمعة، كل أسبوع أو كل أسبوعين يا سيدي، كنا بنرُوح نزورهم ويبقى في زيارات كده على طول. دلوقت آه، ولازم و وبابا ياخُدنا كده ونرُوح عندهم. دلوقتي، تبعت ل أبعت على الواتساب: "إزيِّك يا عمو عامِل إيه؟" "كويِّس الحمد لله." "طَب شكرًا، سلام عليكم"، تمام؟ آه، يعني خلاص كده أنا رُحت لك، خلاص وجيت آآ، في عيد ميلاد ابن عمي مثلًا، مش عارف "كل سنة وأنتَ طيِّب."، أول ما أصحى الصبح كده، أفتَح الفيسبوك وأشوف الأعياد الميلاد والحاجات دي والكلام ده، أبعَت لهُم: "كل سنة وأنتم طيِّبين" وخلاص خلص الموضوع. ما كانش في كان زمان بقى لأ، زمان بقى كانت حاجة تانية، زمان كان نرُوح عيد الميلاد، وناكُل التورتاية والشاي وال وال والساليزونات بقى، والجاتوه والكلام ده، الواحد حتى بيشبع كمان ويعني زيارة وبيشبع وبياكُل وكده. دلوقتي الpost ببلاش يا باشا، الpost دلوقتي تبعَتُه ما فيش حاجة جاية لك، طب طب وبعدين؟ <giggles>
حلو أوي. أيوه. أكيد طبعًا، يعني أتمنى أسمع. إمم. صلة رحم بقى وقرابة. وخلصت كده، خلاص. <chuckles> إمم. إمم. حلو أوي. أيوه. دل دلوقتي ما ما فيش أكل تقريبًا من ال من على النت. <chuckles> صحيح والله، مش شايف كده إن هي ليها مميزات وعيوب يعني ممكن تدِّيك ميزة بس قصادها عيب؟
بُصّ، هاقول لك حاجة، هي ميزتها لو لو في غُربة، يعني لو يعني لو حصل معايا كمان إن أنا بابقى باسافر كتير وكده وعايِز أتواصل مع الوالدة ومع ال إخواتي وكده، آآ، في الmessenger بقى والvideo call والحاجات دي بتقرِّبنا من بعض طبعًا، يعني غير الأول زمان كانوا بيبعتوا لبعض شرايط كاسيت وشرايط فيديو، و وجوابات وحمام زاجِل رايِح وحمام زاجِل جايه.
آه. إمم. إمم، آه. دلوقتي بقت أسهل، بدوسة زرار بت بتوصل، صحيح.
آه، آه، دلوقتي بتوصل على طول، فهي دي دي الميزة اللي فيها، لكن العيوب برضو كتير، يعني العيوب اللي فيها بعد يعني أنا زي ما قُلت لك بعَّدِت الناس عن بعض، الناس ما بقِتِش تزور بعض زي الأول. آآ، الولاد ذات نفسهم الصغيِّرين، يعني أنا عندي ولادي بقوا منعزلين، وبي بيبقى حياتهم كلها مع الموبايل والtab، الPlayStation وال والحاجات دي كلها، وال Netflix وال وShahid والتطبيقات وSoundCloud وكل الحاجات دي كلها
زي إيه كده؟ إمم. يعني عزله خالص عن الحياة كده.
بيبتدوا آه، ي وكل واحد بقى شايِف عايِش حياته بقى، وعامل الplaylist بتاعته، وعامل لأصحابه، وبينزِّل البوستات، والTikTok، ويعمل TikTok ن لا، لا، لا، لأ، الموضوع بقى بشع يعني.
إمم.
فأكيد دي كلها عيوب فيه.
طب أنت تفتكر كده تفتكر يعني بالنسبة للأولاد وكده، تفتكر لو التليفون مثلًا إيه ات اتكسر مثلًا، تفتكر ح ح حياتهم هتوقف؟

بتحسّ طيب إن ن إن مثلًا، م سواء أنت أو أولادك أو أي حد من اللي حواليك، آآ، علاقته يعني قرّبت من الناس، يعني مثلًا كان حَدّ كان انطوائي، آآ بعدين بسبب السوشيال ميديا علاقته مع الناس بدأت تتحسن و والانطوائية دية بدأت تروح، والّا حاسِسّ إن العكس هو اللي ممكن يحصل، حَدّ يكون اجتماعي وبيقرّب للناس وفجأة السوشيال ميديا تروح قاطعة عِلاقته بالناس. شايف إيه اللي ممكن يحصل؟
إمم. آه، بُص حلو ال السؤال ده، بس هو السؤال ده يعني أنا مش عايز أعمِم والله بس في الأغلب السوشيال ميديا بتدّي انطوائية، يعني لأنها بِتعمل حاجز ما بينَك و ما بين الناس أو حاجز في التعامل، أنت بتتعامل من ورا شاشة، بتتعامل من ورا جهاز، ما فيش تفاعل، ما فيش لغة جسد، ما فيش أي حاجة بتتحرك قدامَك إن أنت تتفاعل معاه، فدّه بيعمل انطوائية، وفي في بعض الحالات يعني ممكن نلاقي بعض الحالات كده، إن بتدّي اجتماعية، يعني ما
إمم. آه. إمم. صحيح. مضبوط، والله. يعني لو هتديها نسبة مئوية مثلًا، ده كام في المِيّة وده كام في المِيّة؟
70% انطوائية، 30 اجتماعي، يعني بالعكس أنا على آه، لأن هُم مسميينها أصلًا تواصُل اجتماعي وهو بُعد اجتماعي أص
إمم، ال30 الاجتماعي. <chuckles> آه، و وجهة نظر والله. طب ال30% ال الاجتماعية دي، شايف إن هي بتتحقق إزاي بقى، زي ما كنت بتقول؟
آآ، بتتحقق إن لو حَدّ مالهوش الصحاب يعني أو مش عارف يتفاعل مع أصحابه اللي في المدرسة وكده، بيعمل لنفسه دايرة من الصحاب، سواء جمّعهُم بقى لعبة مُعينة، جمعِتهم حاجة، وبيبتدي ت العملية دي تتطوّر، ممكن يتقابلوا مع بعض، ممكن يعملوا جروبات ليهم ممكن يب فبت بتنقلوا للاجتماعية. ممكن
آه. يعني أنت شايف الناس اللي بيبقى عندها رِهاب اجتماعي مثلًا، إن هُم يتواصلوا مع الناس في الفصل أو مع زمايلهم أو حتى مع مُدرسينهُم، فممكن يبتدوا بحاجة بسيطة بحيث إن هي تديهم يبدؤوا من بعيد عنهم، إمم.
ممكن يبتدوا طبعًا، ممكن يلاقوا فوج طبعًا، ممكن لمجموعات النقاش دي والجلسات الonline بتفيدهم كتير والجروبات بتاعة الfacebook والWhatsApp بتفيدهم أكتر يعني، إن هُم يكوّنوا ويخرجوا برّه الرهاب الاجتماعي اللي هُم فيه ده. وفي حاجات كمان متخصصة في كده، يعني في منصات كمان يعني متخصصة في الكلام ده، إمم.
صحيح، فعلًا آه. صحيح. والله! بت بتبقى تعالج بقى وبتخلّي الناس ت تت تتقرب من بعضها و
بتعالج آه، ده في ڤيديوهات في ڤيديوهات موجودة على منصات زي Rwaq وEdrak كمان، بتعالج الموضوع ده.

ده، شيء جميل جدًا، طَب أنت كُنت ذكرت كده نقطة، بصراحة مهمة أوي. آآ اللي هي إن إن الناس دلوقتي، التواصل ما بينها لو مجرد أو مقتصر على السوشيال ميديا بس، فقُلت كده، إن التواصل ده بيبقى جاف شوية، أو مش بيبقى زي إن حدّ قاعِد لحَدّ قُدّامه، فشايف إن ده ممكن يسبب خلافات كتير جدًا مثلًا، بسبب إن التواصل من بعيد مش زي التواصل من من وِشّ لوِشّ. ده مُمكن يحصل إزاي وإيه الخلافات اللي مُمكن تحصل مثلًا؟
آه. بُص هو دايمًا يعني، إيه في كتير كده من الخناقات بتحصل، حتى معايا ييجي واحد إيه مثلًا، يقول لي "أنت قصدك إيه بالكلمة اللي أنت كتبتها دي؟" يعني هاقرب لك مثال كده أقول له "قصدي إيه مش قصدي حاجة" يقول لي "لا أنت قصدك كذا" أقول له "أدي عيب الWhatsApp" فاهم أنت ما بتشوفنيش آه أنت ما بتشوفنيش أنا وكاتب الكلمة فبتفتكر ف إن أنا مثلًا ب بن بانغُزَك أو بد بادِّيك reaction مُعين فأنت بتفتكر ب
آه. آه، تبدأ خناقة، بقى. إمم. وممكن يبقى بيقرأها بدماغه برضه، يعني صح آه، مضبوط.
آه، هو بيبني حوار في دماغه وهو ما حصلش بيبن بيبني حوار افتراضي كلّه فهو ده عيب ال السوشيال ميديا زي ما بنقول، لأن هو ممكن حدّ يفتكر، إن الرسالة بتاعتك دي مقصود بيها حاجة، وأنت كاتبها عادي جدًا. فهِمت، فعشان كده كمان بافضّل في السوشيال ميديا ال الرسالة الصوتية اللي هي تبقى مصحوبة بصوت عشان أبين إن أنا باضحك <laughs> مش عارف إيه Comic كده بتاع ي يعني آه، آه وصل وصلتك الرسالة كده، أهو اديني باضحك يا عم ب ما ما فيش حاجة ولا ب وبتاع والدنيا حلوة وزي الفل، تمام ما تعملش حوار إيه وما تبنيش أفلام في دماغك يعني ف
اهم. آه صحيح، والله. <chuckles> تحسّ إن هو ي تحسّ إن في شوية مشاعر. <chuckles> صَحِي طَب، مش شايف مثلًا الemojis مُمكن ت يعني تعوض ال ال الreactions وكده؟
والله والله ده أنا ع الemojis دي عايزة رسالة دكتوراه، يعني أنا مرّة بابعت لحدّ آه والله مرّة بابعت لحدّ emoji مش عارف بتاع إيه كده قال لي "أنت تقصد إيه بالemoji ده، هو أنا عملت لك حاجة؟" عارف أنت اللي بيضحك وهو بي ب ب في دمعة كده جنبه. طلع ال اللي بيضحك ده أنواع. فاهم، أنا ما أعرف آه طلع مش عارف اللي بيضحك، مش عارف إيه وبتاع آه والله وهُم بقى واخدين التفسيرات دي وعارفينها، فافتكر إن أنا باعت له الemoji ده، أنا قصدي باعته، إن أنا باضحك، تمام. مش إن أنا
<giggles> <laughs> آه. أنواع <giggles> آه. هو مُمكن حتى كمان يفهم الemoji أصلًا ب ب بشكل تاني، أو ي ما يفهمش أنت ده <chuckles>
ده يا راجل، ده رهي ده ده ده ده ده دراسة رهيبة عايزة ماجستير ودكتوراه الemoji دي فاهم، ما هو بُص، بُص لأ، أنا مش التعامل معاها. طَب، أنا ه يعني هي دلوقتي في اللي بيضحك ده في منه 4 5 حاجات هُم ما بينهم وبين بعض عارفين كل واحد بيعبّر عن إيه، اللي بيعيّط برضه مش عارف في إيه، اللي مكسوف في إيه تمام. فالناس آه فكل حاجة وبتعبّر عن حاجة مُعينة. ممكن أنا أبعت حاجة وفاكرهم كلّهم بيضحك. لأ، مش كلّهم بيضحك.
للدرجة دي، التعامل معاها بالنسبة لَك آآ إمم، صحيح. آه. فهمتَك كده.